อ๋อ ถ้าเป็นพวกอึแมว อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ยุ่งเลยค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่ เซนซิทิฟ กับกลิ่น พอได้กลิ่นแล้วเราจะแบบหมดแรงเลย <chuckles> อือ กลิ่นแรงมากค่ะ ถ้าเกิดว่า กลิ่นของอึน้องแมวหรือฉี่น้องแมวอะเราจะให้แฟนเราจัดการ อ่า ก็จะซื้อพวก อ่า
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ อืม ๆ
อ่า เครื่องปรับอากาศ เครื่องดับกลิ่น หรือแม้กระทั่ง อ่า สาร สารธรรมชาติที่ทำให้กลิ่นอึกลิ่นฉี่ของเขาอะค่ะเบาบางลง อะไรเงี้ย แล้วเราก็หมั่นเปลี่ยนทรายแมวบ่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยช่วยได้ แต่ว่าก็จะมีบางตัวนะคะที่เขาเนี่ยฉี่ อึ ข้างนอก โตมาแล้วก็ยังฉี่ อึ ข้างนอก ก็ยังมีอยู่ คือปรับไม่ได้ค่ะ ก็ต้องทำใจ ใช่ สักพักคือเหมือนเดิม อืม
<chuckles> เออ ๆ ๆ อืม พอจะเข้าใจเนาะ ว่า บางตัวคือแบบ บางตัวก็ฝึกได้นั่นแหละ ส่วนบางตัวก็แบบ เอ่อ เราฝึกเขาไม่ทันแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เขาจนทำเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้ว เราก็ต้องมีวิธีการจัดการเอง อะไรอย่าง งี้เนาะ เออ พอจะเข้าใจ แล้วแบบแล้ว แล้วเรามีแบบมี มีพวก อย่าง เขาเรียกว่าอะไรอะ พวกหญ้าแมว อะไรอย่างงี้ ให้เขาด้วยไหมอะ?
อืม อ๋อ มีค่ะ มี ก็ให้เขากินมาเป็น เป็นประจำค่ะ แต่ว่าเราก็จะซื้อ ซื้อเป็นสำเร็จรูปมาค่ะ ที่ร้านขายอาหารแมวก็มี เพราะว่าเขาอาจจะช่วยปรับเรื่องลำไส้ แล้วก็ อ่า ด้วยความที่เขาเลียขนบ่อย ๆ อะ เขาก็ต้องสำรอกออกมาเนาะ บางตัวก็สำรอกไม่ได้ เราก็ต้องซื้อมาช่วยเขา ไรงี้ค่ะ ก็คือ แมวเนี่ยก็คือเป็นพลังบวกมากกว่าพลังลบให้เราแล้วกัน อะ เออ อยู่กับเขาแล้วมีความสุขค่ะ อยู่ในบ้าน อยู่ด้วยกัน ไม่กล้าให้เขาออกไปข้างนอก กลัวเขาเป็นอันตรายค่ะ เออ ถึงใครจะว่ายังไงก็ตาม แต่เราอยู่กับเขาอะรักเขาเป็นลูกอะ ถ้าออกไปข้างนอกโดนหมากัด เราก็กลัวเนาะ อืม เป็นพลังบวกดี ๆ ให้เรา ค่ะ
อืม ๆ อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับผม อ๋อ เข้าใจเลย อืม ใช่ครับ อันนี้เข้าใจเลย <chuckles> เออ ๆ เข้าใจเลยครับว่า บางทีอะ ถ้าเกิดว่า เราเลี้ยงแมวแบบระบบเปิดอะ อันเนี้ย ถ้าเกิดว่า ใครทำอะจะต้องทำใจแล้วระดับหนึ่งเลยว่า เฮ้ย มันอาจจะไปโดนหมากัดได้ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ รวมไปถึงมัน มันอาจจะโดนรถชนได้ด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่า โดนรถชนอะบางที ถ้า ถ้าคนที่เขาชนแมวเราแล้วเขาบาดเจ็บ อะ กลายเป็นว่า ฝั่งเราต้องรับผิดชอบแทนด้วยซ้ำไป อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็เข้าใจคุณดีเลยว่า เออ ไอ้การเลี้ยงแมว 18 ตัวอยู่ในระบบปิดอะ มันค่อนข้างที่จะสำคัญเนาะ แล้วอีกอย่างก็คือมันเป็นพลังบวกให้คุณด้วยซ้ำ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับ เอ่อ ชีวิตของคุณ อะไรอย่างเงี้ย สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ แล้วก็สวัสดีนะครับ

เรารู้สึกว่า เราออกไปข้างนอก เราหมดพลังมากกว่าค่ะ เรารู้สึกว่าออกไปแต่ละทีอะ เหมือนคนจะป่วยอะ เหมือนแบบ เนื้อตัวแบบ เนื้อตัวร้อนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะ อย่าง <tsk> เอ่อ ล่าสุด <sighs> ก็ <sighs> ไปหาหมอ ก็ อ รู้สึกว่าหมดพลังเหมือนกัน ยังออกไปข้างนอกหมดพลังไม่พอ มารอหมอนี่ หมดพลัง เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ ก็คือว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่อีกจังหวัด ๆ หนึ่ง แล้วด้วยความที่เราต้องไปหาหมอ เราก็เลย อ่า โหลดแอปหมอพร้อมที่จะไปคลินิกเฉพาะ มันก็จะมี อ่า คลินิกเฉพาะอะค่ะ ในหมอ หมอพร้อม แอปหมอพร้อมเนี่ย เขาก็จะมี อ่า คลินิกทำฟัน คลินิกคนท้อง คลินิกแบบว่าจิตเวช อะไรอย่างเงี้ย ทั่วไปเนาะ เราเลือกได้เลย เลือกวันเวลาได้เลย อย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ ด้วยความที่ไปครั้งแรกอะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนมันจะเยอะไหม แล้วด้วยความที่ อ่า เราก็จองคลินิกไปแหละ พอเข้าไปเราไปคลินิกทำฟันนะคะ โอ้โฮ คนเยอะมากเลยค่ะ เราจองไป เก้า โมง เราได้ทำเกือบเที่ยง เรารู้สึกว่า
อ๋อ ครับ อืม <laughs> <gasps> อ๋อ ได้เลยครับ อืม ๆ ครับ อืมครับ อา อืม ๆ ครับผม โอ้โฮ นาน อยู่นะ
ใช่ นานค่ะ เรารู้สึกว่า เนี่ยออกไปข้างนอกยังไม่พอ การรออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันทำให้เราหมดพลังจริง ๆ นะ ใช่ ก็เลยกลับมาสังเกตกับตัวเองว่า เอ่ อ การที่เรานั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไร มันหมดพลังมากเลยค่ะ กินพลังเรามาก อีกอย่างนั่งเฉย ๆ ไม่คุยกับใคร นั่งแบบ นั่งรอหมอ อย่างเดียวด้วยนะ รอคิวแต่ละคิวนี้ผ่านไปผ่านมา ง่วงนอน แล้วก็แบบจะเป็นจะตายให้ได้อะ <laughs> รู้สึก เหนื่อย อะไรอย่างเงี้ย
อืมครับ วันนี้ <laughs> อืม อ้าว แล้วตอนนั่งรอแบบได้ ได้เอาพวกโทรศัพท์ อะไรอย่างงี้ ไปนั่งเล่นรอ อย่างงี้ไหมอะครับ? เพื่อที่ว่า เออ จะแก้เบื่อบ้าง ทำให้เราแบบไม่ต้องสนใจคนรอบข้างเลย อะไรอย่างเงี้ย ได้ ได้ ได้ ได้แบบพกไปไหมอะครับ?

<chuckles>
เออ เขาก็จะพูด <coughs> ขึ้นมากกว่าเรา บอกว่า "ฉันเหนื่อยกว่า" อะไรเงี้ย "ฉันไปเจอนู่นนี่ ๆ มา ฉันเหนื่อยกว่าเธออีก" อะไรเงี้ย เออ มันก็จะกลายเป็น Toxic ไป มันทำให้พลังของเราอะหมดลงไปค่ะ วันนั้นทั้งวันเนี้ย ถ้าคุยกับเพื่อน พิ ที่ทำงานคนเนี้ยเรารู้สึกว่า หมดพลังไปเลย เพราะว่า ด้วยความที่คนที่เป็นแบบว่า Vampire Board ไรเงี้ย เขาจะเป็นคนที่คิดลบค่ะ
อือ อืม อือฮึ อ๋อ ครับ
ใช่ เป็นคนที่คิดลบ เป็นคนที่ แต่ว่าพฤติกรรม ของเขาน่ารักนะคะ แต่ความคิดของเขาอาจจะ ติดลบไป อะไรเงี้ย คิดในแง่ลบมากเกินไป ไรเงี้ย อ่า แต่ขะ เราก็เคยคุยกับเขานะคะบอกว่า "เออ พี่คะ อย่า อย่าคิดลบอย่างงี้นะ เดี๋ยวอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะป่วยได้" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็รู้ตัวเขานะ แต่เขาก็แบบว่าทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะด้วยความ เราก็รู้แหละว่า เขาเครียดหลายอย่าง อะไรเงี้ย เวลาที่เขามาระบายกับเราอะ เหมือนเราดุ เขาอะดูดเลือด ดูดพลัง ของเราไปหมดเลยนะ ใช่
อืม อืม ๆ <chuckles> เออ ๆ อือ ครับ โอเค ๆ
มันทำให้เราหมดพลังไปด้วยจริง ๆ อืม มัน
อืม ๆ พอจะเข้าใจแล้วว่า สำ สำหรับคุณเนาะรู้สึกการที่แบบออกไปเจอสังคมข้างนอก อะไรอย่างเงี้ย รวมไปถึงการพูดคุยกับคนอื่นอะมันเป็นการกินพลังงานของคุณมาก ๆ เลย อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วถ้าพูดถึงในด้านกลับกันล่ะครับ อย่างคุณบอกว่า แมว 18 ตัวเนี่ย อันเนี้ยพอจะเล่าที่มาที่ไปได้ไหมครับ? ว่า ทำไมคุณถึงมี แมว ตั้ง 18 ตัว ได้เยอะขนาดเนี้ยครับ
จริงค่ะ อ๋อ แมวก็มีทั้งพลังบวกกับพลัง แบบทำให้เราหมดพลังก็มีนะคะ ด้วยความที่เลี้ยงเยอะเนาะ พลังบวกของเราก็คือเวลาที่เล่นกับเขาอะเขาจะนิสัยดี นิสัยน่ารัก เริ่มจากการที่เราอะเก็บแมวจรมาค่ะ ใช่ ทุกตัวของน้องอะจะเป็นแมวจรหมดเลย
อ้าว เหรอ? <chuckles> อืม ครับ อ๋อ ครับผม